Hı hı. Ya gerçekten kendi aranızda bu, eee, yeri geldiğinde, eee, oda bölüşümü, yeri geldiğinde, eee, bazı, ııı, ortak aletlerin bölüşümüyle alakalı olarak bir anlaşmaya s varabilmişsiniz. A, bu da sizin ilişkinize aslında iyi yansımış. Eee, bu gerçekten güzel. Bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Az önce bazı yöntemlerden bahsetmiştin. Onları biraz daha çeşitlendirip detaylandırabilir misin?
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Yani aslında şöyle yöntemler aslında çok değişken olabiliyor bu noktada çünkü, eee, mesela b b hani, bu kendine zaman ayırma konusundaki yöntemlerimiz değişebiliyor. Mesela bazen ona göre örneğin benim etrafta olmam sorun olmayabiliyor ya da, eee, bu d şeyde olmam sorun olmayabiliyor ama bazen benim için onu dahi görmek istemediğim bir zaman diliminin olması gerekiyor ve bu noktada, eee, bazen böyle şey oluyor, tamam ben o zaman kendimi bilgisayar odasına kapatayım, <chuckles> sen kendine bir sükûneti Evet o orada ama şöyle, aynı şekilde bundan mutlu olup olmadığını ben soruyordum sürekli. Hani, bundan mutlu musun ve diyordu ki, ben
Ne gibi? I hı. Anlayabiliyorum. Hı hı. Imm. <inhales> Evet. <chuckles> Biraz feragat etmiş gerçekten kendisinden. Hımm. Burada bu anlayışı gösteriyordun aslında. Bir yandan da empati kurmaya da çalışıyordun. E, bu da çok kıymetli bir davranış açıkçası.
Tabii ki. Tabii ki. Hı hı. Kesinlikle kurmaya çalışıyordum empati çünkü, eee, benim o sükûnetim için kendisini, sonuçta onun da evi orası, böyle bir şeyden büyük bir fedakârlık demek bundan fedakârlık etmesini istemezdim. Ben o yüzden özellikle soruyordum hani mutlu musun böyle ama yani, ııı, bilgisayar çocuğu olduğu için, ııı, şey hani, ııı, bırak kapat odaya 12 saat sadece oyun oynayabilir gibi bir hâli vardı.
Hı hı. Anladım. <chuckles> Onun için hiç problem değildi diyorsun. Anladım. Eee, açıkçası bu senin açından galiba biraz avantaj da olmuş. Çünkü, eee, erkek arkadaşının, ııı, bu özel zamanlar talebinde mesela senin onun etrafında bulunmasıyla alakalı bir şikâyeti yokken senin gerçekten bazen sadece kendi istediğin şeyle ilgilenmek dışında bir de yalnız kalmaya hatta onu görmek istemeyecek kadar bir yalnız kalmaya bu sükûnete ihtiyacın olduğundan bahsettin. Ve, eee, şükür ki arkada yani erkek arkadaşın sana bu konuda anlayış göstermiş ve evin imkânları da, eee, buna elverişli olduğu için sana bu imkânı yaratmış. Eee, bu süreci gerçekten iyi yönetmişsinize benziyor.
Kesinlikle. <chuckles> Evet. Evet. <giggles> Evet. Kesinlikle.